うん、そうですね。あのただ、その趣味で趣味の一つとして考えるんであれば、ロッキングチェア自体はそんな悪いことじゃないっすよね。ただ問題はあの寝てしまうのもそんなに悪いことではないと思います。問題はあれでしょ。あの休み明け辛い、要は朝活の時辛いってことですよね。
うーん。 ああ。 そうなんですよ。今日もギリギリ起きましたけど、あし特に月曜日の日、つきついんですよね。でも月曜日があの、ちょっと、その朝活はみんなでこう集まって報告会みたいなこともするので、絶対絶対参加しなきゃないし。
ええ。 なるほど。うん。そこのところをね、そこのところは辛くないようにちょっと睡眠を調整する必要性もあるかもしれませんね。
うーん。 そうですね。
ええ。
それに、ちょっとロッキングチェアで寝ちゃうとな、肌もカピカピになるしな。<laughs>
そういう意味ではうう。うん。 カッピカピになります。エアコンの下はちょっと乾燥しますよね、やっぱり。え、うん。<laughs> うん。一度やっぱりちゃんとそこのところをはっきりさせた方が、あの心理的にも落ち着くんじゃないすか？
<laughs> そうなんですよ。 あ、そうかもしれない。ちょ、嫌嫌なんですよ。またね、あ、なんか今週も何もできなかった。と思って月曜日迎えるって。うーん。いや、何もしなかったわけじゃなくて、ちゃんとね、あの、いあの、ロッキングチェアでくつろぐってことはマスターしてるんですけど。
はいはいはい。ええ。ね。 <laughs> うんうんうん。いや、あの、もう本当に、おお話聞いてる限りだと、オンとオフの区分けがはっきりされてるんで、それ自体はそんなに悪いことのようには思えないんですけどね。
ああ、そう言っていただくとちょっと気が楽になります。まあ、ね、ちょっと土日もね
ええ。ただね、なんかちょっと違和感っていうんですか。寝過ぎっていう感じがしますよね。
はい。